Yani, onun dışında ben bir alternatif göremiyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şu anda ben de göremiyorum. Eee, hani, inn, bir de bilmiyoruz ki bizi nereye hazırlıyor. Şimdi, ha hayatımıza yapay zekâ girdi. Yapay zekâya yazıyorsun, CV'ni güncelliyor, CV'ni düzeltiyor, sana bir ön yazı yazıyor, istersen 5 dile çeviriyor. <chuckles> Hani, ve sen o dilleri konuşmasan bile bu dillerde CV verebiliyorsun. Eee, ya, bu nasıl bir şey? Yani, ben, iii, birkaç kere denedim, böyle, işte, benim CV'mi düzenler misin? O ben değilim ama yani. O kadar süslü şeyler yazmış ki. Sonra şey demiştim. "Bunu basitleştirir misin?" Onu da yaptı mesela. Eee, yani, bu anlamda evet, çok, eee, şey böyle heyecanlı bir süreçteyiz bence.
Hı hı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı.

Merhaba.
Merhaba.
Eee, yeni teknolojilerle beraber iş bulma şansımız sence artar mı? Şu an işle ilgili böyle ciddi bir bakınma sürecindeyiz. Değil mi? Eee, yani, bu süreç hiç bitmiyor ya. Bir işte çalışırken de zaten buna hep bakmak etrafına gözün kulağın açık olsun, istiyorsun. Eee, neler yapıyorsun mesela? Nasıl iş arıyorsun, nerelere bakıyorsun? Sence yeterli mi? Teknolojiler uygun mu bunun için?
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıhı. Hı hı. Evet. Hıı.